Pues, mira, quizás por la edad que tienes o por lo que escucho, me imagino, estás joven. Eh, sí valdría la pena que vivieras esas etapas que no has vivido. Salir de casa a veces es un hito que marca la diferencia en muchas personas. Entonces posiblemente eso lo puedas hacer, ya sea yéndote a vivir a otro lado o iniciando una vida en pareja. Entonces también en ese en esa parte puedes escribir los pros y los contras. Porque, eh, a lo mejor, en este momento estás pensando también solo de tu lado, bueno, ¿y si me voy? ¿Cómo sería la relación? Y también, si valoras a la persona con la que estás, quizás pudieras preguntarle a ella qué es lo que piensa, a esta persona.
Gracias. <chuckles> Ajá. Ujú. Mm, sí, claro. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. No, sí, sí, sí le he preguntado y justamente me dice que, pues, que no hay problema, ¿no? Que yo me vaya. Y como estudiamos cosas así completamente distintas, digo, ella es ella es, este, psicóloga y yo soy ingeniero agrónomo. <laughs> Enton entonces, pues, ya te imaginarás, ¿no? Los caminos están supersuper separados. Eh, entonces, pues sus trabajos como que van más como en lugares céntricos, por así decirlo, bueno, es donde yo he visto que ella ha tenido como mejores oportunidades y como donde me ha platicado que donde quiere seguir. Y yo la verdad, es que en ciudad no hay tanto, o sea, me tengo que ir a a campo, exactamente, ¿no?
Ay, no. Okey. Ajá. Uy. Claro. Ajá. Pues, no. No. Y en ese lugar, a lo mejor, no habría tantas oportunidades para ella, si decidieran seguir juntos.
Ajá sí, por ese lado. Pero sí, obvio, sí vemos como que los pros y los contras, y obviamente como que, o sea, no no importaría, digo, después de tanto tiempo, como que no, pues, nos podemos seguir viendo, no pasa nada, pero
Ajá.
pues, también entra esta parte, ¿no? En la que a lo mejor pues ya quiero, pues, vivir con ella, ¿no? <laughs>
Claro. Pues mira, realmente, eh-eh, dicen que la la mejor decisión es la que tomaste. Entonces, quizás hay que perder un poquito el miedo a a tomar la decisión. Realmente, no es malo equivocarse, ni siquiera se consideraría una equivocación, simplemente podría ser, o mi sugerencia sería que lo vieras como una experiencia. Estás joven y tienes tiempo de vivir esas experiencias cerca o lejos, y de cambiar el rumbo de ser necesario.
Sí sí sí. Ujú, cierto. Ujú. Claro. Jum, sí. <chuckles>